Mínimo, todo mês joga, né. Nem que seja um jogo, porque também sorte, você não precisa jogar vários, você
É. É.
Tem que dar chance para sorte, né, tem que dar. Dar chance. É, eu acho que eu gosta essa aqui a <clicks tongue> uma outra forma de não pensar em dinheiro que já me disseram, seria eu ser aquelas pessoas endividadas.
Exa
Do tipo, você vai, gasta
Hã. Vive.
vive é é aproveita e é isso, vira aquele golpista Isso, se eu não ganhei a "calotery", eu vou dar um "calotery" em todo mundo, entendeu?
Você ia virar uma "calotery" nessa, caloteira. <laughs> <laughs> Bom, eu não recomendo que você faça isso, que
É. E e é que tem pessoas que esse é praticamente um estilo de vida, né, assim, principalmente
É, se você não começou com esse estilo, não começa agora, isso eu não recomendo.
É, talvez esse não seja muito bom.
A não ser que lá uma uma sedutora do Tinder, tal.
Isso, virar aquelas pessoas que dá golpe também eh, aí já seria não, porque o golpe que eu ia dar era mais, assim, sujar o meu próprio nome, né.
Golpe em você mesma, né.
Em mim mesma.
Depois você que se vire pra pagar.
Eu que me vi exatamente, eu não ia fazer nos outros, eu ia, por exemplo, ter vários cartões de crédito, aquelas pessoas que enrolam dívidas, sabe, gente enrolada? "Ah, eu tenho esse cartão de crédito, eu vou pagar a dívida desse cartão de crédito com outro cartão de crédito, aí agora eu pego um outro cartão de" umas pessoas assim, né, que vão
Sei, conheço algumas. Sei, existe mesmo.
vão fazendo. É estilo de vida também.
Aham.
Não deixa de ser. Pede emprestado no banco, né. Bom, mas se em algum momento essas pessoas dão golpe em alguém, porque aí você dá como garantia uma casa que não é 100% sua, né, essas coisas acontecem. Mas, no no geral, eu acho que a outra
Hã. Não, assi hã, o que eu posso te recomendar é começar a jogar na Mega Sena, porque se esse é seu objetivo, e você não começou.